เออ ค่ะ เออ พอเข้าใจคุณเลยอะว่างานมันเยอะจริง ๆ อืม
อืม ยังมีอย่างอื่นอีกเงี้ย อะ อย่างเช่น บางทีค่ะ อะ บางทีอะค่ะ เราอะจะต้องไปประชุมกับ เขาเรียกซับคอนแทรกค่ะ ซับคอนแทรกในที่นี้ เหมือนกับ คล้าย ๆ กับว่า อืม
ผู้รับเหมาย่อย รายย่อยเหรอ?
ใช่ ก็คือ ไม่ใช่ผู้รับเหมาสักทีเดียว อ เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะ เออ เป็นบริษัทคู่สัญญาแล้วกัน ที่เขาอะจะต้อง ร อ่า มารับสร้างบริหาร เอ่อ เอ่อ เขาเรียกว่าอะไร ห้างสรรพสินค้าให้เราค่ะ เวลาที่ห้างอะมันเปิดแล้ว ดูแลเรื่อง เอ่อ ระ กฎระเบียบอะไรต่าง ๆ ดูแลความปลอดภัย เป็น
เออ อ๋อ อ๋อ อะ อารมณ์คล้าย ๆ นิติบุคคล เอ่อ ของคอนโด อะไรอย่างเงี้ย อา นึกออก ๆ ค่ะ ๆ
ใช่ ถูกต้องค่ะ อา ใช่ ๆ เราจะต้องประสานงานกับฝ่ายนั้นด้วย บางทีมีประชุม แล้วมีอะไร เงื่อนไขอะไรที่แบบว่าต้องติดตาม ต้องแก้ไข ต้องตามปัญหา อะไรเงี้ย เราต้องเป็นคนแบบว่า force ก็คือแบบว่าเป็นคนแบบบี้ ไล่บี้ <chuckles> ตาม ติดตามงาน ใช่ ส่งอีเมลอะไรต่าง ๆ คือมันเยอะมาก อืม แล้วก็
อืม อืม ๆ เออ ไล่บี้เขา เออ ๆ เอ แล้วถ้ามัน มันจำเป็นต้องมีตัวกลาง ง บริษัทนี้ไหมคะ? แบบเหมือนกับคุณ
อืม ก็เรานี่แหละเป็นตัวกลาง <chuckles>
<chuckles> ม คือคุ คุณแบบเหมือนคุณไป ไป คือคุ คุณทำเองไม่ได้ ใช่ไหม ต้องมีบริษัทซับคอนแทรกเข้ามาทำ? อ๋อ โอเคค่ะ อืม ๆ ๆ
ใช่ ๆ ๆ ใช่ ๆ มันต้องมีบริษัทที่แบบว่าเขามีความเชี่ยวชาญทำนะ ชำนาญในด้านบริหารงานอาคารอะค่ะ อ่า โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า มันต้องมีมืออาชีพที่มาทำ เราอะจะต้อง เราอะเป็นฝ่ายของ Developer ก็คือผู้ เอ่อ เจ้าของ
อ๋อ เออ อ๋อ อา นึกออก นึกออกแล้ว เออ ค่ะ
อืม อา เชิง ช ช เจ้าของห้าง เราฝั่งเจ้าของห้าง ทางนู้นอะเป็นฝั่งแบบผู้รับเหมา เอ๊ย คู่สัญญาที่แบบมาดูแลอาคาร
เออ เออ คู่สัญญาที่มาช่วยดูแลอาคาร อืม ค่ะ เออ
ใช่ เท่านี้ไม่พอเรายังต้องดูประสานงานกับพวกบริษัทที่เขาติดตั้งอินเทอร์เน็ต เออ เอาระบบอินเทอร์เน็ตในอาคารอีกค่ะ เพราะว่า ใช่ แต่ละร้านค้าเขาจะต้องติดต่อ อืม
เออ ระบบอินเทอร์เน็ต อืม ส่วน ส่วนระบบ ระบบไฟฟ้า ระบบอะไรนี่ก็คือเป็น เป็นของแบบเหมือนกับซับคอนแทรกที่มาดูเหรอคะ? อ้อ อ้อ อืม ๆ ๆ
อืม ใช่ค่ะ เป็นซับคอนแทรกหมดเลยค่ะ เป็นบริษัทผู้ ผู้ค้ารายย่อยหมดเลยค่ะ เป็นผู้รับเหมาหมดเลย อ่า อ เช่น อย่างเช่นอะไรนะ ที่เราบอกไป ก็คือระบบอินเทอร์เน็ตละหนึ่ง แล้วก็ระบบ POS อะค่ะ POS ก็คือเครื่องระบบคิดเงินค่ะ อา ของ ข ใช่ แล้วก็ยังมีระบบอันนี้ด้วยค่ะที่แบบเราจะต้องติดต่อธนาคาร ก็คือแบบว่าเป็นเครื่องรูดบัตรอะค่ะ เราจำไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไร อันนั้นมันจะต้องติดตั้งระบบอันนั้นด้วย เราอะเป็นคนกลางประสานงานทุก ๆ สิ่งทุกอย่างในนั้นแหละ แล้วต้อง เรา เราประชุมทุก ๆ อย่างอันนั้นเลยด้วย แล้วก็ต้องตามงาน ไอ้พวกนั้นหมดเลย
อือ ๆ ๆ อือ อืม ๆ ๆ เครื่อง เอ่อ เครื่องแคชเชียร์ เออ เออ เออ